क्या बात है, बड़े ही बेहतरीन तरीक़े से, आपने इन सकारात्मक पहलुओं को रखा और बड़ा ही अच्छा लगा जानके कि कुछ ऐसी भी चीज़ें आप अक्सर इन लोगों में देखते हो और जैसा कि आपने कहा कि आज की पीढ़ी कहीं न कहीं एक अ, वाक्य इस चाल में नहीं रहती है या एक प्रकार से चाटुकारिता में नहीं ए, भागदी भागीदारी करती है और कहीं न कहीं स्पष्ट तरीक़े से, सही चीज़ों को बोलने की एक क्षमता भी रखती है बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि परवरिश पुराने समय की रही कहीं न कहीं उसके कारण बच्चों में एक आत्मविश्वास की भी कमी देखी गई क्योंकि जब उन्हें बहुत ज़्यादा बोलने या बहुत ज़्यादा हर चीज़ की आज़ादी नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी तो उनके भविष्य में कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ भी व नहीं एक तरीक़े से उनका अनुसरण कर पाए, तो यह चीज़ आज के बस बच्चों में किस प्रकार से अलग है?
जी। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। जी।